あ。んじ、まあ、ね、自分の視覚から隠すみたいな感じ。あう、なや。
まっ、あのあの、すぐ引っ張り出せるように、充電コードはつけておいて。<laughs> <laughs>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
うん、そうですよね。うん。 うん。 <laughs> なるほどね。まあ、確かに、こう、ほんとにこう、隠すって、もう、視覚的に、こう、入ってくる、目に自然に入ってくる場所にあると、どうしてもやっぱ手が伸びちゃうっていうのは自分で分かってるんで、うん、隠すのはそうなんです。
うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、ね。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
そうなんですよ。ほんと、結局、変なセールスのメールきっことがあったりして、何にも関係ことだったりするんですけど、結構ね、こう、そういう通知が来たらとりあえずすぐに確認しするような習慣っていうか、自分で癖がついちゃってるんで。
<laughs> うーん。 はい。 ああ。 ま、そうですね、万が一ね、大事なメールかもしれないということをちょっと、よよ予想しながら、いや、くその、ちょっとチェックしてみたいですよね。うん。
うーん、う。 うーん。 そうなんですよね。なんか、こううん、あれですかね。皆さん、こう、就寝前って、他の人とかって何をやってんですかね。こう、ベッドにみんな、こう、行って「おやすみ」って言って、ベッドに入ったらすぐに目閉じるんですか？みんな。
ま、だからそのうんうん。 うん。 うん。 うん。 いや、どうなんですかね。このご時世、多分、あの、マイマイノリティーな感じがしますけどね、そういう方たちは。<laughs> うーん。
ぬほ。 そうですよね、なんか、ね。ね、かずより、カジュアル、みんな結構、携帯とかいじっちゃう人多いんじゃないですかね、と思うんですけど、どうなんでしょうね？みんな、ね、実際のとこね。
うーん。

そうですよね。だから本当にあの、やっぱりこう寝る時間を自分でコントロールすることを定着していかなきゃいけないっていう意志のもと、う行動しないとなかなか <laughs> 難しい。
うーん、ん。 うん。 意志ですよね。でも本当今ね、さらっとおっしゃりましたけど、まさにそれだと思うんですね、意志。意志、意志。実際に本当に意志が強く持てるか、携帯を、つ使わないっていう意志を決めたら、それ、沿っていけるかっていうとこですよね、きっとね。
うんうん。 うんうん。<laughs> <laughs> うん。うんうん。うん。 そう、ですよね。まずはまずはちょっと、思いから始めるみたいな。うん、うん。
うん。 うん。思いから。じゃあきっと、ほんと本気ではまだ多分私思ってないのかしら。ああ、携帯使わない方がいいな、っていう、おいう気持ちはあるんですけど。実際に辞めようと思ってないと。うん。
うーん。 はい、たあの あの、朝早く起きなきゃいけない生活とかはではない感じですか？
結構朝はね、あの8時から仕事なんだけど7時に起きれば充分近い感じなんですよ。
あ、あ、早いですね。 ああ、そうなんです。でもしちじ結構早いですね、じゃあ。
うーん。うん。 そうですかね。
とああ。で、え、何時頃、ふあの普段は、ふお休みという時間はだいたい何時ぐらいなんですか？
うーん。